Ah, mas gusto mo ba yung ah, kantang sariling wika natin o banyaga?
Actually depende 'no. Pero sa ex sa karanasan ko, mas ah, leaning towards ako sa banyaga. Ah, ewan ko kung bakit ah, siguro dahil sa, ah, tawag dito, 'yong melody ba, mas magaling sila gumawa 'no, kumpara sa, ah, atin na Filipino, OPM ganyan. Pero yun, sa experience ko mas okey ako sa banyaga.
Hmm. Mhm. Oo. Ah, bale ano yan, nung simula, ah, bata ka pa lang parang ang mga usually naririnig mo is puro mga ano international songs 'no? Ah
Mm. Hmm, oo. 'Di ba ano sa TV, ewan ko kung alam mo 'yon. 'Di ba mayrong, ah, MTV, so siyempre obviously ah, banyaga 'yon. Tapos meron din ti tinatawag na MYX 'di ba. Alam mo 'yong MYX? Um, meron 'yong top ten, pero MYX 'yon eh, literal na halo siya ng ano eh, ng banyaga o kaya sarili. Kaya hindi ko masabi na, ah, gustong-gusto ko talaga banyaga over OPM. Kasi sa MYX ah, may OPM din na nagustuhan ko, yung mga Rico Blanco, mga ganun. Mm, na naabutan ko yung mga ganun eh. So maganda rin naman yung kanta nila, pero karamihan ay banyaga talaga.
Hmm. Mga top ten, ganyan. Oo. Oo, ayun din. Ay totoo. Oo. Mm. 'Tsaka ano 'no, iba rin 'yong ano eh, mga OPM music dati 'no, kung ah, ikukumpara. Pero kadalasan ayan, 'no, siyempre nag-vi-videoke ka naman or KTV ganyan, kapag may mga birth eh ano kadalasan ano, parang ah, sound trip n'yo nung mga ah, kasama mo, mga kaibigan, ayan. Usually ano ba ah, international music rin or OPM?
Mm. Hmm. Hmm. Actually ano, hindi ako pala, tawag dito, hindi ako pala videoke or karaoke. Pero 'yong ah, family ko, ah, medyo music ano sila, ma-music silang tao. Tapos banyaga 'yong kinakanta nila. 'Yong mga lumang kanta ng banyaga. Kunyare ABBA, ano ba, The Cranberries, 'yong Zombie, ganyan. 'Yon 'yong mga kinakanta nila. Kaya siguro 'yon 'yong ano ko, ah, naging background ko kaya banyaga 'yong kinalakihan kong kanta, 'no. Pero 'yon nga at the same time, may mga piling OPM lang kasi eh para sa'kin ha, ah, pili lang 'yong OPM na maganda talaga eh. Kadalasan kasi parang ang waley, gano'n.
Mm. Mm. Oo eh, 'no. Ganun ah. Mm. Pa <laughs> Sabagay oo. Pero eto, anong mga genre naman ng mga international music yung ah, kadalasan mong pinapakinggan, 'no?
Ayan umpisa, mata-madami-dami 'to. Ah, bale, sa umpisa noong panahon ng MYX, 'yong mga nag-ta-top ten noon ay, My Chemical Romance 'no, Green Day. So hindi ko alam kung ano exact genre nila eh, 'no, pero aware ka ba do'n sa mga bandang 'yon? Oo, Emo punk, 'yon 'yong parang kinalakihan ko, growing up 'no. So ayon, do'n ako na-expose, 'di ba banyaga 'yon 'no. Kumbaga siya yung kumulay kahit emo 'no, kahit siya yung siya yung kumulay ng, ah, music ko. Dun nag start 'no, Boys Like Girls, yung mga ganong klaseng genre. Until nanood ako ng anime. Nahiligan ko na rin yung Japanese music di ba, J-rock or J-pop kung tawagin. Hindi lang mga anime songs, pati yung mga hindi rin kilala na anime, ay anime ah, Japanese artist, nakikinig din ako.
Mm. Ayan. Eh yun talaga yung legit, eh. Mga emo o kaya punk rock, ganyan mga punk rock. Mm. Hmm. Oh. Yan, totoo. O. Oo. Mm.
Tapos nauso rin 'yong ano ah, iba-ibang mga kanta na 'no, sila Taylor Swift, 'yan mga Linkin Park din 'no, 'yon, mga halo-halo na eh. So walang specific genre, kasi habang lumalaki tayo siyempre high school, ang dami-daming ah, personality 'di ba sa klase. So iba-iba 'yong music taste no'n. So naniniwala kasi ako, na kapag alam mo 'yong kanta ng ah, iba-ibang genre, in a way ma-iintindihan mo yung mga tao. Bakit nila prefer yung kantang yun. So yun yung parang paraan ko mas maging understanding.
Oh okey. Mhm. Oo. Mm. Oo. Ayun nga 'no, sa akin rin 'no. Usually ano, eh, nagugustuhan ko nga yun, yung mga boys like girls, yung mga punk rock ng mga, ah, high school 'no. Iba yung, ah, mga lyrics rin 'no 'pag, ah, pinapakinggan mo kasi ngayon 'no. May meaning pala 'no. May mga ganong kanta rin talaga, eh. Pero eto 'no since, ah, tawag dito nakahiligan mo nga yung mga international music, eh, may mga concert ka na rin ba na pinanood 'no, no'ng, ah, pumunta dito sa Pilipinas ganyan? Sobrang paborito mo yung mga ganong banda or mga nostalgic ganyan? Oo.
Mm. Mm. Oo. Hmm. Actually, ano Actually, wala. Kasi unang-una, ah, hindi ko hindi ako gano'n ka, ah, updated na kung nagko-concert ba sila ngayon or no'n panahon na 'yon. Tapos kung meron man, wala din naman akong, ah, pera kasi bata pa ako no'n. Kumbaga ma nas mas naka-focus ako sa, ah, sarili kong problema no'n tulad ng pag-aaral, ganyan. Pero, ah, ang na-attendan kong concert ay OPM 'no 'yong mga tawag dito
Mm. Oo, sa mga school ganyan, oo.
Oo, 'yong UP Fair kung tawagin, 'di ba ang daming artist do'n na ano, na local? Sa ano 'yon eh, sa UP Diliman sa QC. So, UP Fair, ah, mayro'n silang parang listahan ng mga artist 'no, ah, na pupunta do'n tapos magpe-perform. Ah, siguro 'yon 'yong parang pinaka-concert na na-attendan ko at OPM siya at luckily naman naintindihan ko naman 'yong ano kasi nakikinig din naman ako ng OPM 'no, Glock 9, Cueshe, yan. So, alam alam ko naman kahit papaano. Oo, alam ko naman siya kahit papaano, mm.
Hmm. Oo, totoo. Oo. Ayan, oo mga, ah, classic ah, oo. Oo, pero ikaw, ah, kadalasan ba ano usually yung, ah, tinitingnan mo 'no sa isang music? Yung ano ba yung, ah, emotion ba, 'yong mga lyrics, ganyan melody? Ah, kapag yung talaga siya panoo ah, pakinggan?
Mm. Actually mm. Mm, actually nag-uumpisa 'yan bro, sa ano sa melody talaga kasi maging realistic din tayo 'no, kasi 'di ba 'pag may kanta, ang first 5 seconds no'n melody. So, imposibleng ma-gets mo kaagad na siya "'Ala ang lalim pala, shocks ang lalim nung ano nung kanta," kasi wala pa nga, 5 seconds pa lang, eh. So minsan kasi sa un lalo na sa panahon ngayon 'no sa YouTube shorts tsaka reel, dapat maengganyo mo yung viewers mo 'di ba within 10 or 5 seconds ganun din sa music 'no. Sa first 5 seconds at 10 seconds, dapat makuha mo na 'yong ano listeners. Kaya naniniwala ako na, ah, melody talagang nauuna. So, at least for me melody siya na-appreciate ko yung kanta on a surface level. Ngayon 'pag napakinggan ko yung lyrics na, ah, okay gan'to pala yung mensahe niya, mas lumalalim yung appreciation ko ganun siya sa'kin.
Oo. Oo. Hmm, ayun oo nga 'no, tama nga 'yon. Eh, sa palagay mo ba, ah, 'yong, ah, sa ano ngayon 'no, sa panahon natin ngayon, ah, ano kaya 'yong ano parang, ah, isang ah, mga kanta or ano 'yong mga nakakaapekto 'no, sa atin or ah, paano nakaapekto sa pamilya ganyan, sa school at streaming rin 'yong sa, ah, mga trending ngayon, 'no, yung nakaapekto sa, ah, mental health trend ng mga, ah, ibang tao ganyan?
Mm, bale pagdating naman sa apekto no or paano siya nakakaapekto sa atin, ah, kahit dati pa wala pang streaming, wala pang online, 'di ba, 'pag may music, parang medyo gumagaan 'yong feeling ganyan. Actually, may ginawa pa akong art no'n, eh, no'ng high school ako na, ah, nakalagay na phrase, Music saves my soul, parang gano'n. So, kahit dati pa na walang hindi pa ganun ka ano ka-developed 'yong technology natin, ah, tingin ko 'yong, ah, music ay parang dinadala ka sa lugar na kung saan ikaw lang nakakaalam, para siyang gano'n. Ngayong, ah, may streaming na siyempre mas talamak na siya, may social media na rin YouTube 'no. So hindi mo na kailangan mag-abang 'no. So, parang every time na, ah, tawag dito siguro gantong analogy mas maganda, modern problems ay kailangan ng modern solution. Dati, hindi pa ganon ka well known 'yong depression 'di ba, 'yong mental health problems, pero ngayon mas well known na siya. So, ano ibig ko do'n sabihin, ngayong mas well known na 'yong mentall health problems, mas easily accessible na rin 'yong kanta na nagpapagaan ng loob sa atin, gets ba? Kumbaga sumabay 'yong music, ah, availability sa mabilis na pagka-deprive natin nang maayos na mental health. Kumbaga nagsabay sila, kasama siya ng development ng technology, sabay silang gumanon nag-boom. Kaya ano pa rin tug tugma pa rin para sa'kin na pag depress ka, YouTube ka lang tsaka Spotify 'di ba, 'andiyan na 'yong kantang gusto mong pakinggan.
Hmm. Oh. Hmm. Totoo, ano, oo. Mm. Totoo. Hmm, oo nga ano, oo. Mm. Kaya nga, 'no, oo. Oo, ang dami nga ano tama. Eh, ito naman 'no, sa tingin mo 'no, ano kaya 'yong, ah, mga pagkakaiba rin no ng mga music preference nung kada henerasyon no, kumpara dun sa ano sa mga pinapakinggan natin dati sa mga pinapakinggan tsaka naging sikat ngayon nung sa mga kabataan, 'no?
Mm. Hmm, alam mo yung preference tawag dito? Ah, siguro yung dati hindi siya ganun ka ano I I mean paano bang dati? Yung tipong panahon ng lolo ,lola, or nanay natin?
Oo, mga lolo, lola, mga ganyan tito, tita, oo.
Hmm, alam mo yung nakakatawa dito may shi-share ako sayo. Kasi di ba ano classic yung mga yan no? Halimbawa Tom Jones, 'di ba? Ah, yung meron siyang kanta si Tom Jones iyong Green, Green, ah, Grass of Home, about pala siya sa ano parang akala mo, ah, nalulungkot lang siya homesick lang siya, yun pala about siya sa nakakulong 'no, nakakulong pala siya ta's nami-miss niya yung green grass yun pala ibig sabihin. Tapos, ah, maganda yung melody, ah, nagustuhan ko yung kanta catchy siya. So, ibig kong sabihin dati pala may mga kanta na na malalim. Kumbaga, ah, pinag-isipan yung lyrics no may gusto siyang i portray na message no yung mga old school na kanta. Eh, yung mga kanta kasi ngayon, medyo ano medyo yung lyrics hindi ko sinabing lahat, ah, pero yung ibang lyrics kasi ang mema lang, nagfe-flex lang siya ng about sa pera nila, sa kotse, sa bahay, sa babae. 'Di ba? Sa la sa mga banyaga 'di ba ganun kadalasan yung flex either ganun o kaya, ah, love song. Yun yung parang ano, eh, naging formula.
Mm. Hmm, oo. Hmm. Oo. Oo. Mhm. Mm. Hmm, totoo, oo. Hmm. Oo, totoo nga no? Ah, yung mga dati may mga kuwento-kuwento pa talaga.
Tapos, ano. Mm, may kuwento talaga. Pero eto, ah, nakita ko lang ngayon, apparently pala bro 'yong mga rap ngayon, kumukuha sila ng inspiration, sa old music. May nakita akong video sa YouTube na, nasa record sta nasa studio sila or nasa store sila sorry, store sila ng mga vinyl. Eh, 'di ba, halu-halo na 'yon may lumang kanta. So, 'yong beatmaker, ah, kumuha ng CD random na CD pinakinggan niya yung tunog, binago niya sa ano niya sa computer. Kumbaga, yung, ah, yung rhythm 'no, yung, ah, waves, 'di ba, siyempre may up and down yun, 'di ba, depende sa bilis nong ritmo. Binago niya 'yon manually sa computer para gumawa ng original na beat, 'no? So, parang, ah, okey nagkakaroon din pala ng ubusan ng idea dito. Kumukuha rin pala 'yong mga artist ngayon ng inspiration sa luma, sa panahon ng mga lolo-lola natin. Ah, okey gano'n pala, ang galing.
Mhm. Mhm. Mm. Oh. Mhm. Oo. Hmm. Oo. Mm. Oo, pero 'di ba ano yun hindi sila nata-tag non na parang kinuha lang nila yung in infringement rigths ba yun parang ganun, 'no?
Oo, actually may mga ganong, ah, instances, eh, no, lalo na if if may time ka 'no, search mo yung mga kanta ni Dua Lipa, 'di ba si Dua Lipa ay artist ngayon diyan. Yung mga kanta niya 'no, na actually dami niyang kanta no, Physical, Levitating. Ang daming ano, ah, same na same yung beat count, same na same yung sound, oo, ng lumang kanta, iba-ibang language pa nga, eh, may Spanish, may US ang kulit lang, 'no, hindi ko alam papaano nila hina-handle yung ganun legally pero, ah, it ju it just shows na kumukuha tayo ng inspiration sa luma 'no. Kahit fashion din, eh, 'di ba yung mga luma bumabalik, tap
Hmm. Oo. Ay talaga? Mm. As, mga uso ngayon, eh, 'no, oo.
Oo, 'di ba, nakakatuwa lang na ganun pala yung trends na parang, ah, mundo umiikot din. <laughs>
Oo, parang yun nga 'no, sa mga music rin 'di ba, kahit sa ayan mga nakikita natin sa TikTok 'no, ah, yung mga lumang music rin kadalasan na yung nagagamit nila paminsan-minsan or nagte-trending 'di ba ah, na ngay di ba, usually yung mga, ah, ano ba 'yon parang sumikat dati na mga lumang music rin sa TikTok o dahil, ah ah parang ginawan, ng, ah, ah content ganyan ng, ah, ah mga videos, ah, kaya o
Mm. Oo. Mm. Ginagawa nilang ano, tawag dito, ginagawa nilang parang meme, 'di ba, alam mo 'yong kanta na ano, ewan ko kung na napansin mo 'yon sa social media mo, 'yong Pretty Little Baby, Pretty Little Baby bla bla bla parang gano'n 'yong sound, lumang kanta 'yon, eh. So, ang kulit naman nito, parang binabalik nila yong mga gano'n.
Mm. Hmm. Oo. Oo, 'yon nga ano, minsan talaga ano, eh, ah, wala na silang mapagkunan ng ano, 'no, ng mga
<laughs> Wala na, naubos na 'yong idea, oo.
Oo or baka ano rin 'di ba, kasi dati nung, ah, panahon na ganyan, hindi gaano ano, 'di ba, yung advanced yung technology 'no, kaya parang maganda siya gawan ng mga kanta or mga sayaw 'di ba or mga videos 'no.
Mm. Mm, tama. Actually ang ganda ng punto mo do'n, ah, 'yong, ah, hindi pa kasi gano'n katalamak 'yong technology 'no, so 'yong appreciation natin ibig mong sabihin mas tumataas kasi nashi-share na siya, mm.
Oo. Totoo, ayun nga, eh. Eh, yun, ah, maraming salamat dito sa ano, ah, kuwentuhan natin at ah, salamat rin sa oras mo at nag-enjoy ako. Ah, hanggang sa muli.
Oo. Mm. Ayan, salamat din at nakapag, ah, bahagi ako ng aking kaalaman 'no, nakakatuwa yung usapan. Paalam.
Pa